Yani, aslında işin garibi, bir de bazen, hani, gerçekten güzel bir şeyleri güzel anlattığım oluyor karşımdakilerle. Eğlenceli dakikalar geçiriyorum. Mesela iş yerinde şakalaşıyoruz elbette çünkü, hani, öyle çok donuk soğuk biri olarak bilinmem yakın çevremde ama, hani, karşımdaki kişinin gerçekten beni anladığına emin olmak istiyorum. Bu da dediğin gibi yani biraz fazla umursamaktan kaynaklanıyor olabilir ve, eee, hani, bazen de karşımda beni gerçekten anlayan birine denk de geliyorum ama yani o anda, eee, yani bir şeyler yumuşuyor, böyle, aramızda, işte, demek ki ben yanlış değilmişim dediğim oluyor. Kendimle biraz daha, böyle, barıştığımı hissediyorum ama o insanlar genelde az oluyor, işte, problem bu yani çoğu zaman da, eee, bu konu, hani, çok, böyle, uzamıyor ya da, işte, eee, bir sonraki konuya geçtiğimizde onlarla yine benzer, hani, tereddütleri ben yaşayabiliyorum ya da bazen şöyle düşünüyorum, acaba bu benim yaşadığım bir anksiyete mi? Yani gerçekten beni aslında anladılar. Sadece, hani, bana katılmıyor da olabilirler. Eee, bunu da düşündüğüm oluyor ama yani kendimi net olarak anlattım mı anlatmadım mı? Yani bundan nasıl emin olabilirim ben? Aslında bunu
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı. A! Hı hı. Eee, sanki biraz, ııı, şey dediğim gibi onaylanma ihtiyacı olarak görüyorum açıkçası. Çok iyi anlıyorum. Eee, mesela, ııı, şey yaşıyor musun? Eee, belli bir grup içinde çok keyifli bir zaman geçirdiğin zaman ondan sonra ay şöyle demese miydim? Şunu yapmasa mıydım? Öyle olmasa mıydı? Bunu demeseydim acaba şöyle anladı. Onu yaşadığın oluyor mu?
Sanırım öyle. Hı hı. Hı hı. Ara sıra oluyor ama ben, tabii ki, aklıma gelen her şeyi s söyleyen biriyim, yani, hatta hazırcevap bir insanım ama burada önemli olan, hani, benim, eee, söylediğim kelimelerin karşı tarafta oluşturduğu imge, yani onun aklında gerçekten nasıl yer ediyorum? Çünkü, hani, yalnız a yanlış anlaşılmak, yani, biraz da, yalnızlaşmaya da yol açıyor. Bir süre sonra insanlar tamam diyorlar, hani, senin notunu ver, veriyorlar gibi hissediyorum. Yani, içten içe konuşmak istiyorum ama yani kelimelerin geri döneceğini de biliyorum yani o söylediğim şeylerin. Yani, sanki, böyle, bir savunma mekanizmasına geçmiş gibi de oluyorum bazen ve, hani, bunu kimsenin fark etmediğini, eee, düşünmek de, eee, beni biraz endişelendiriyor açıkçası. Çünkü insanlar genelde, hani, anlamaya değil de etiketlemeye biraz daha meraklılar biliyorsun. Yani, bilmiyorum, ııı, bir gün, hani, gerçekten dinleyen birisinin olması, eee, karşımda gerçekten beni daha iyi hissettirecektir. Eee, bilmiyorum yani b sence, eee, kendimi anlatacağım günlerde gelir mi?
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Öyle. Gelir, yalnız şunu yap karşındakinin beynine kontrol edemeyeceğini kabul et, okay? Bunu kabul et. Tamam? Bunu kabul ettiğin sürece bence hiç de kendini bir daha bir daha düşünme <chuckles> söylediklerini. <chuckles>
Hı hı. Tamam, harika. Hı hı. Anladım. O zaman öncelikle karşımdakini, eee, değil de kendimi düzeltmem gerektiği konusunda biraz, eee Hı hı. Hı.
Evet, aynen öyle düzeltme değil. Ne istediğin, ne söylediğin önemli. Kendine güvenmen önemli. Hoşça kal. <chuckles> Kendine iyi bak.
Tamam, çok güzel oldu. Gerçekten çok rahatladım. Teşekkür ederim, hoşça kal.